Isso, isso. Eu, hoje em dia, eu preparo minha comida tudo sozinho. Preparo, como, tudo sozinho. E você? Como que é a sua alimentação hoje em dia?
Uhum. Sim. Eu tam eu também, aqui eu faço assim, não não não dou muitas guinadas no no cardápio, eu já experimentei algumas coisas, mas eu que faço mesmo, não tenho, eh, parceria, assim, na hora de cozinhar, é só eu mesmo e, na maioria das vezes, é cozinhando pra mim também, né, então, aí eu tento, hum, ao ao máximo que dá fazer uma comida que que dê aquele acalanto, né, <chuckles> na na barriga, assim, que você fique "poxa vida"
Uhum. Sim. Uhum. Hum. Ah, legal. Você uhum, você você cozinha, então, assim, bastante pensando também no seu conforto e no seu prazer, você não fica muito s naquela de, "ah, só vou matar a fome aqui e tá bom"?
sabe? Olha, dependendo do dia. Alguns dias, assim, na maioria dos dias não, na maioria dos dias eu cozinho, porque eu quero sentar, ter uma refeição legal e me sentir bem, né, eh, não ficar carregado, mas me sentir bem. E
Uhum. Hum. Hum, top. Legal, legal. Uhum. Sim. É porque tem uma diferença boa, bem colocado isso aí.
Exatamente, exatamente. Mas tem alguns outros dias, por exemplo, quando você tá trabalhando, e aí você não vê a hora passar, você fala: "Caramba, já tá tarde", então, você tem que comer alguma coisa, daí é meio de bate-pronto. Aí
Uhum. Uhum. S E, aí, que que você que que é o seu bate-pronto?
Aí, se tiver alguma coisa já pronta, às vezes eu como até sem esquentar, porque a fome já tá muita, eu vou sem esquentar.
Eita, uhum, aquela hora que ba bateu a fome não tem muito pra onde fugir, sim.
Mas, geralmente é. Exatamente. Até porque eu não ligo muito, assim, se, por exemplo, for um arroz e feijão e, por exemplo, uma carne moída e estiver estiver gelado, eh, não não me incomoda, na verdade. Às vezes eu eu como assim, e man mando ver. Eh, mas mas de praxe, assim, né, na maioria das vezes, eu esquento.
Uhum. Hum, que legal. Uhum. Mas você não vai nem no micro-ondas nem no micro-ondazinho?

Não tenho micro-ondas. Eu não uso micro-ondas. Eu esquento na panela.
Tem. Mas é por uma questão, assim, de saúde, que você não acha legal, ou o quê?
Olha Eu, acho que é o eu acho que pra mim são os dois, né, são duas coisas, na verdade. É, por isso e também por falta de espaço. Porque eu moro num apartamento pequeno, e mas mas, eu acho que a comida esquentada na panela, o gosto é dife o gosto é diferente. É. E
Uhum. Hum. Entendi. Ah. Bem bem-vindo clube. Fica mais gostosa. Uhum. Eu também acho isso. E eu também eu gosto de esquentar, eh, em quantidades diferentes, assim. Por exemplo, gosto de esquentar o o arroz um pouquinho menos que o feijão e tal. Então, na panela na panela, realmente, fica mais gostoso, mas hoje em dia eu vou tu
Uhum. Sim. Uhum. Ah, tá. Aí, você faz você faz panelas diferentes então?
Fazia. Hoje em dia eu vou tudo no micro-ondas, mesmo. Uhum. Sim.
Sim, sim. É, eu eu faço um eu faço um juntadão, assim. Quando eu vou esquentar, que a comida já foi f já foi feita no dia anterior, aí, é arroz, feijão, o que for, vai vai tudo na mesma panela. <chuckles>
Hum. Ah, pode crer. Uhum. Tu esquenta tudo Aham. A minha mãe a minha mãe chama isso de esquentadinho.
Esquentadinho, exatamente. Aí v é aquele, viradão. Ótimo. É.
É, ela falava: "Ah, vou fazer um esquentadinho aqui". Pode crer. Aham. Eu, hoje em dia, eu tô fazendo assim, cara. Eh, que eu tô eu sempre tenho a p a proteína da semana, né. E a proteína da semana tá sendo a proteína dos últimos 2 meses porque eu tô com preguiça de, eh, inventar. Então, eu pego o frango, gre faço o peito de frango grelhado. Terminou de grelhar o frango, tiro da panela, jogo uma sopa, que eu compro pronta no mercado, na na frigideira que eu já grelhei o frango. Coloco os temperinhos, ali. Coloco um pouco de semente de chia. Deixo, aquilo, ferver, e, já, boto, <clears throat> no mesmo prato, ou seja, sujei, só, uma frigideira. Como, e acabou. E acabou. E é isso. E assim, às vezes, ainda, uma batatinha na uma batatinha na Air Fryer, mas nem sempre.
Uhum. Sim. Aham. Ah, <chuckles> aham. Sim. Aham. Sim. Aham. Aham. Sim. Hã. Sim. <laughs> Aham. Aham. <chuckles>